Não, eu não preciso ter a minha caixa lida, assim, não é necessário, mas e inclusive não dá. Eu tenho tô com uns 500 e-mails, porque, o que acontece: o meu e-mail do trabalho ele já veio configurado de uma forma que <clicks tongue> os e-mails eles não são lidos enquanto eu não clicar no lido. Se eu clicar pra ler, ele continua ali como não lido, eu tenho que dar esse comando. E, aí, eu sou aquela pessoa que vou deixando pra eu vou fazendo o que é importante, vou deixando as configurações dessas coisas pra depois, então eu tô, sei lá, com 500 e-mails não lidos, mas eu li, entendeu, só não e, aí, eu, no começo
Uhum. Inclusive não está, aham. Certo. Entendi. Uhum. <laughs> Você pede pra pessoa te reenviar novamente que você perdeu na caixa de entrada? Se ela disse: "Você leu aquela notificação que eu te mandei?" <laughs>
<laughs> Não, eu bus <laughs> Não eu vou lá na barrinha e pesquiso e sempre acho. Mas aí o que
<laughs> Ah, também é uma ótima situação, ótima jeito de resolver esse problema.
É. É, eu sempre dou um jeito de achar pra pessoa não ficar chateada, sabe, mas eu normalmente coloco pastas, eu acho que o jeito de me organizar por e-mail é as pastas, então tudo que é importante chegou uma coisa muito muito muito importante, eu vou colocar ali um
<laughs> Tá certo. Hum.
Uma aquela aquele quadradinho coloridinho que eu esqueci o nome, <clicks tongue> pra dizer que é importante. Isso, e vou passar pra uma pasta. Então eu tenho várias pastas, tipo, eh, "informações importantes", eh, "comunicados da equipe", eh, "comunicados da empresa", sabe, que são im da empresa como um todo, mas não da equipe. E, aí, eu tenho essas pastinhas, então eu ten eu vou arrastando o que é importante pra ali, sabe?
Uhum, um label, aham. Certo. Uhum. Certo. E aí você tem a busca, pra caso você precisa achar o ga alguma coisa rapidamente.
Exato, exato. Eu uso muito a a aquela barrinha da busca e também eu já eu quanto mais você usa, mais fácil ela fica pra você f entende melhor o jeito de pesquisar ali, sabe?
Perfeito. Sim. <laughs> Você já é uma expert de busca dentro do do mecanismo de e-mails, então. <laughs>
<laughs> Sim, eu sou muito boa nisso. <laughs>
<laughs> Agora, ainda falando, né, de vida virtual e tudo, mas não necessariamente de notificações, eh, o que aonde você gosta de passar o seu tempo quando você tá on-line? Você é uma pessoa TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, nenhum desses?
Uhum. Eu gosto muito de ficar rolando o Instagram e isso é um problema.